É, isso que eu penso, né, não tem, né, até mesmo porque você tem que dar um tempo para musculatura, eh, criar fibra muscular né, descansar.
É. Exatamente, eu acho que muitas vezes o erro é esse, né, de achar que as coisas têm que ser repetitiva durante todos os dias da semana. Então eu acho que se você começar a pensar que: "Ah, eu malho 4 ou 5 dias da semana", esse é teu foco, 4 a 5 dias da semana. Se é final de semana ou não, não importa. Malhei os 4 dias? "Ih, malhei só 3 dias, e hoje é sábado". Ah então você vai fazer uma bela caminhada.
Sim. Aham, é. Aham. É.
Entendeu? E aí não pesa.
Eh, pode ser, né, ao invés de de fazer o exercício mesmo fazer uma caminhada que é uma uma coisa que eu gosto também, né.
Exato. E é uma coisa que não vai te pesar tanto como ir para academia no final de semana que vai estar lotado, né. Talvez uma coisa que seja até mais agradável para aquele momento, e você já tira aquela sensação de culpa, né, de: "Nossa eu não fiz a minha meta, porque hoje tinha o feriado na segunda emendou também com aquele de sexta-feira, 4 dias parado, que que eu vou fazer?" Faz uma caminhada, se você tiver um jardim, ou "Vou limpar o jardim", cara não tem coisa que mais caloria do que limpar jardim e limpar casa. <chuckles> Cardio pago, se você tiver aqueles relógios que controla né as calorias gastas você super vai ver a super diferença que você gasta mais caloria fazendo faxina em casa, do que fazendo seu cardio na academia.
Aham, verdade. Aham. É. Limpar a casa, né. <laughs> Limpar a casa. Ai, limpar a casa, tem que limpar. Ah, com certeza é um abaixa, levanta, estica o braço é um pilates, é um ioga. <laughs>
Exatamente. Então tenta né, dividir esse foco. São 4 dias, são 5 dias, ok. "Ai não bati a meta, vou fazer faxina da semana", pronto, vamos embora. Mas também ouve seu corpo. Se naquele 5º dia, o teu corpo tá exausto, você tá cansada mentalmente, cara, hoje eu não consigo. Por que que você tem que se forçar?
Ah. Uhum. É Aham

É me é verdade, né, porque às vezes eu esqueço, eu faço café ali, e aí eu esqueço de abrir o armário da creatina, porque eu não vou fazer a o shake né.
Isso. Exatamente. E você não tem necessidade de fazer shake.
Então, o shake, com protrein também, o whey protein, está tudo juntinho, eu não abro aquele armário. <laughs>
É na Exatamente, não vai fazer o shake, porque a tua proteína já está vindo ali, no teu queijinho, maravilhoso, tem nada de errado nisso, seu pãozinho é o teu carboidrato, o que te vai te dar aquele up de manhã cedinho para fazer tuas coisas, teu café é o teu conforto, não vamos destruir o teu cafezinho colocando ali a creatina dentro dele, nem o whey protein, porque não tem necessidade. Você faz separado, deixa na pia, quando você acordar, a primeira coisa que você vê, ou deixa lá em frente da tua máquina de café, que aí não tem desculpa mesmo, tu vai fazer teu café, tu sabe que tu tem que colocar água naquele negócio, enquanto o café está fazendo.
Aham, é. É. É. Hã. É verdade, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou fazer isso. Agora outra coisa é o são os exercícios, né. Não, mas os exercícios eu acho que eu posso, eu fico com a consciência pesada sabe, ah, eu fiquei 2 dias, e quando é feriado, eu fico com preguiça, eu fico: "Ah, não vou fazer não." Aí, às vezes, são 4 dias. <laughs>
Está vendo? Aham. <laughs> É metade da semana, né.
Nossa.
Mas que que você faz quando você está nesses dias de folga, digamos assim. Passa o dia todo sentada ou vai dar uma passeada, não sei, que que você faz, geralmente?
Ah, eu vou passear, eu vou comer fora, eu vou ver Netflix, sabe que quando a gente está cansada e que a gente vai vai ver série? E aí você cochila e quando você acorda a série já passou toda.
Uhum. Sim. <laughs> Super sei.
Aí você volta o seu capítulo, aí você começa a assistir, porque às vezes você está cansada, né, por exemplo às vezes, eh, eu tenho uma folga aí, se sábado, domingo né, aí no sábado eu estou muito cansada, aí eu vou lá vou fazer meu skin-care, minhas unhas e tal tal, e depois de tarde eu vou descansar, né. E aí, eu eu o exercício vai embora, né, mas
Uhum. Hum, boa. É super certo. Mas vamos lá, né, quem foi que disse que exercício tem que ser feito todo o santo dia?